そうですよね。だからこう、うーん、あのま、喧嘩にはならないんですね。なんですけれども、何かこう
はい。
やっぱり、支払いしに、すこう、契約として、こう、サインするのは親じゃないですか。なのでそうなんです。あの、ちょっとそこで私も、「それでよかったんだ」って納得して進みたいんですけれども、ちょっとそこに価値観の違いとゆうのがあって、お夫はやっぱりそこのネームバリューってゆうのがやっぱりどうしても残るものだっていうところに価値観を感じているし、私はやっぱり、あの、すぐに約束として出ていくその学費とゆうお金と、あと、この、そのリターンズとして返ってくる
そうですね。 う、んんんん。
あの、ものに確実性をちょっと感じてないとゆうか、「今から探すんでしょ」って思ってるところがあるので、その価値観の違いですね。
うーん、うん、そうですね。 うーん、なるほどなるほど。 うわ、なんかとっても難しい問題で。<chuckles>
<chuckles> そうですよね。
うん、まあ、自分は今、日本で大学生なんですけど
はい。
僕は人生で、その、わたくしりつを通ったことはないので
うーん。
と、その、学費の面とかって、親とあんまり話したこともないとゆうか
うんうん、そうなんですよね、うん。
やっぱ、その、国公立だとかなり、まあ、や安いってゆうとちょっと、その、払ってもらってる立場であれなんですけど、ま、その、国公立で
そうですよね。私も全くそうゆう学生だったんですよね。うん、だから
ああ、そうだったんですね。
うーん。なので私立っていうオプションがあるだけでも、あなたは私よりも幸せなんだよって思ってしまう自分がいるんですよね。だからそうゆう息子に嫉妬してるわけではないんですけど、あの、選択肢が
うん。 うん。 うんうん。